Да-да, ну, мы там чечевицу добавили, он ест, в отличие от ребёнка. Вот, ну, как-то стараемся, то есть, э, за самочувствием следить, но пока вот, видимо, организм не привык бобовые есть сильно, э, не сильно в восторге, по правде говоря.
Ну да, это может быть, конечно, сложновато для организма. Слушай, а ты пыталась, э, как-то вот заменить, например, а, сладости, да, вот, а, для ребёнка или для вас, взрослых, наменить заменить тоже сладостями, но полезными? Ну, там, например, сделать там бананово-овсяные оладьи, условно, вместо обычных, или что-то такое полезное, или оно не заходит вам?
Ну. Мгм, мгм. Мгм. Ага, ага. Слушай, у меня был какой-то эксперимент. Я какие-то вот оладушки, помню, пекла, помню, там банан был, вот прям стопроцентный состав не скажу. Но меня ся поймала на мысли такой, что я как будто бы вижу, что продукт этот сладкий, условно, э, полезный, и я съедаю его больше.
Мгм.
Ну, то есть я такая думаю: "Ага, условно, этот вот оладушек там или хлебушек, он полезный, ну, значит, можно больше съесть". Да-да-да, да. И потом начинается перебор по калориям. Уж и как-то вот поймала, что лучше уж я съем 1 там конфетку, ну, там, условно вредную, да, ну, там, фабри фабричную, чем я собственного производства, наверняка, м, вкусного, но переем. Пока вот у меня не получается. Ну, это какое-то мое, видимо
А. Значит, можно себя не ограничивать, да? Мгм. Да. Мгм. Ну да, тут надо держать баланс какой-то такой. Мгм. Психологический момент, наверно, да.
психологическое. Да-да-да. Ну, кому что подходит, может, тоже такое. Мгм.
Да, возможно.
Вот, <chuckles> так что вкусняшкам место тоже есть.
А п порции вы как-то, м, э, ограничивали? Ну, там, допустим
М.
Э, не вот не такое количество еды, а вот такое количество еды.
Порции, ну Да, да, то есть мы уже с да, есть такое, кстати, вот на самом деле, э, что когда на том этапе, когда ты накладываешь в тарелку, такой думаешь: "Так, я с горкой себе тут класть не буду, а положу пока вот столько, вдруг мне хватит этого наесться". Вот в таком плане пытались ограничить.
Мгм. Мгм. Наверно, сложнее Да, наверно, сложнее вот, а, ограничить и недоесть. Э, ну, если воспитание ещё вот, э, такое, что надо всё доедать, то, наверно, лучше, да, не по не доложить что-то, а потом почувствовать, если вдруг что, можно добавить, но зато не будет, э
Мгм. Да, да, да, да. Н-да.
переедания.

Да, слушай, всегда вместе решаем, потому что мы и готовим, как бы не всегда я готовлю, чаще даже, может быть, он готовит или по очереди, да. Ну, вз в зависимости от занятости, кто сегодня, да, кто сегодня больше занят, значит, э, другой будет готовить. Ну, то есть мы как-то с мужем согласуем, ну, за ребёнка мы сами решаем, что он ест. <laughs> Вот, ну, вот чаще всего, да, это какой-то
По очереди, да? Мгм. У кого какой график, да? Ну да. <laughs> Наверное, ещё возраст позволяет.
Ну, 7 лет. Да, в пока позволяет. <laughs>
Ну да, ещё можно пока что покомандовать.
Ну да, пока он перешёл из стадии, э, э, пищевого интереса ко всему, э, к, отсутствию пищевого интереса ко всему. Примерно вот такая щас стадия. В общем, ладно.
М. Ну да. А какие у вас обычно вот, э, самые такие базовые рабочие блюда и какие перекусы?
Мгм. Ну, вот что мы чаще всего даже я вот сегодня была в магазине, вспоминаю, да, э, я, э, иду чаще всего сразу в овощной отдел.
Мгм.
И там, кстати, часто бывают какие-нибудь интересные акции. Ну, там срок годности подходит к концу, там, условно, да, хотя он еще не кончился, просто через 2 дня, например, заканчивается, в целом да. А, я знаю, что да, что овощи, например, буду готовить. Сегодня купила, такая фасоль длинная плоская, стручки, вот, то есть завтра я, скорее всего, сделаю её на обед, просто пополам порежу, там, а, лучок немножко потушу тушеным, вот, лучок потушу, туда добавлю эту фасоль, возможно, яичко сверху разобью, возможно, бекончик там подрежу, если, ну, хочется какого-то там аромата, условно, копчёности, да, с этой фасолью. Вот, и что, вот я сегодня купила- котлеты куриные ребёнку. <laughs> Ох, как бы страсть. Да, то есть времени особо, может, даже больше желания нет готовить. Посмотрела, состав нормальный, там, ну, курица, чуть-чуть там риса они добавляют, ну, как бы такого ничего криминального там нет. Вот, то есть ребёнку да, то есть ребёнку вот эти котлеты получается и брокколи отварное на гарнир.
Ну да. Ну да, несколько дней остаётся, надо распродать. Мгм. Мгм. В сыром виде или в тушёном? Мгм. Мгм. Мгм мгм. А, полуфабрикатный, да? Мгм. Мгм. Да, н не вредный.
Вот.
А ребёнку в школу, э, ты сама собираешь, э, ланч?
Мгм.

Ну, может, ему специи не подходят, ну это, как бы такое, на любителя.
Может быть. Ну если к специям, да, вот, ему, да, если макароны отварить, то вообще ничего туда не добавить. Вот такие они.
Мгм.
Ни приправки, ни масла, ни сыра, ничего не надо. Вот нравится в пустом виде. Как-то я пыталась сварить ему М. Да, свои вкусы, что поделать. М н-да, ну вот, ага.
Н-да, ну понятно. Ну у каждого свои предпочтения. А какие вот, э, у у вас перекусы обычно бывают? Так, о обычно легко придумать, э, вредные перекусы, а так, чтобы, э, правильные перекусы это уже сложней.
Ой, действительно, да. Слушай, в последнее время, мы стараемся вообще, вот, не перекусывать, э, по крайней мере с мужем. Ну вот, скажем так, по <chuckles> медицинским показаниям. Мне сказали, что мне, вот, три три раза в день и, э, посередине между этим ничего не схватывать, чтобы уровень сахара условно не повышался.
Мгм. О, это идеально просто.
Вот, ну, пытаемся, правда. Ну, вот сегодня я опять же шла.
А ребёнок как?
Он перекусывает, он вообще, ему, что хочет, то и берёт. Вот сегодня я купила чернику, например, мне так захотелось, и инжира. И вот я вот этим сегодня перекусывала инжиром и черникой.
Мгм. А, ну это, это хороший перекус, это полезный перекус, можно перекусывать, действительно, сколько хочешь. А если бы он перекусывал чипсиками да сухариками, да какими-то ещё сладостями?
<laughs> Ну, как бы. Мгм. Это он тоже любит. Да, правда, тоже любит, но, э, как-то стараемся этого, по крайней мере, чтоб дома этого не было. Ну, или поменьше покупать, знаешь, вроде с глаз
М, ну да. Да, это правильно, это хорошо.
убрал, и как-то полегче. А если окружить себя только таким, то, наверно, с и соблазна будет выше, конечно. Вот, так что стараемся, говорю, вот, белок, какие-то овощи или салатик, чтобы, м, как бы полноценно выглядела твоя тарелка, ну и какой-нибудь гарнир, гарнир тоже условно. Сам ну, с гречкой рис.
Мгм. Ну, а вредности и сладости, вы, ага, э, э, да п просто ограничиваете, да? Но не не отказываетесь так, чтоб полностью, да?
Едим. <chuckles> Да, нет, нет, не отказываемся. Я, к конечно, м э, стараюсь ограничивать, но мы и вправду ограничиваем, но едим. Что уж тут говорить, с каждым приёмом пищи едим. И п завтрак, и обед, и ужин я всегда что-нибудь заедаю. <chuckles> У меня новая страсть, э, к голландским вафлям. По стали продавать у нас в магазине, эти вот, такие, плоские вафельки с сиропчиком, вот как называются они. Вот я вафлю обязательно съедаю. Но тут главное на одной остановиться, тогда вот всё в порядке. <chuckles>
Мгм. М, понятно. <laughs> Ага. Мгм. М-да, это, конечно, сложная задача.
Ну мы так с мужем, правда, стараемся друг друга ограничивать, ну, в смысле напоминать хотя бы, что, м ты, может, уже наелся, вот подумай там, может, уже не надо вторую есть.

Не без этого, конечно, да. То есть, ну, вот такой завтрак, если представить, э, такой более мне привычный- это варёные, отварные яйца, потом половинка авокадо и салатик, э, какой-то. Я покупаю уже там, он мытый, просто в пакете его остаётся высыпать, там смесь руккола, какие-то другие там травки. Вот. Просто зелень получается, иногда добавляю парочку помидорок черри, иногда парочку огурчиков. Ну, чаще всего это вот яйцо или 2, авокадо, вот салатик, э, и кофе с молоком.
Мгм. Мгм. С овощами или просто зелень? Ага. Ну да, такой легкий и аппетитный завтрак. А кофейком запиваешь?
Ну, есть какая-то вкусняшка <chuckles> Да, запиваю кофейком.
Да, с булочкой или без ничего?
Э, всегда с чем-то. Это, конечно, я вот пыталась проводить анализ, где я перебираю по калориям условно, да. И я, конечно, выявила тут врага: это все эти чаепития потом после основного приема пищи, но пока не могу отказаться.
Мгм. Ага. Ну да, потому что хочется чем-то запить, да, и со сладеньким желательно.
Да, я вот люблю, например, эм, сама не очень готовлю, но люблю купить такие бывают готовые блинчики, нашла одну марку, которая мне нравится. Просто блинчик подогреваешь с ну, с 2 сторон на сковородке, и вот как бы с кофе я его пью, там бывает с вареньем немножко, бывает без, у меня тут тоже слюнки вырабатываются, усиленное слюноотделение.
Ага. О да. <chuckles> Н-да, это аппетитно звучит очень даже. А ты как-то планируешь заранее свои приёмы пищи? Или вот, э, как, что что в холодильнике есть, тем и питаешься?
Вот, потом, э ага. Мгм. Ну, стараюсь, может быть, не строго заранее планировать, то есть тебе ни шага влево, шага вправо, но, по крайней мере, перед каждым походом в магазин стараюсь думать, что мы будем есть там на обед, на ужин, ну, хотя бы на день вперёд, может быть, на 2.
На день, да? То есть заранее, за не на неделю, там, закупки не делаешь?
Да.